Julgamento, né. É, então me parece ser bem visível, assim, algo que a pessoa não não não conhece, mas quer criticar, porque aquilo não tá ao alcance dela.
É, não concorda então ela se acha no direito de e de emitir a opinião dela, hã, sem, hã, sem, hã, embasamento nenhum.
Sim. Hã. Entendi. Talvez porque, eh, no no no no Brasil muito, eh eh eh morar nos Estados Unidos acaba virando um sonho impossível pra muitas pessoas, né. É um sonho, mas que não vai se tornar realidade pra muita gente, né. Então, talvez isso seja uma forma mesmo: "Olha, eu nunca consigo, acho que ela também não deveria", né. Isso é um problema, porque é um julgamento mesmo, né. <laughs>
Exatamente.
É. Eu acho que a forma mais, assim, pra não perder a amizade e e porque te traz outras coisas boas, né, essa amizade, seria realmente falar. Falar de uma forma suave, eh, pra criar uma barreira ali pra mostrar mesmo o seu desconforto, porque também se a pessoa não souber que você tá desconfortável, não precisa ser rude, né. Nem ser, né, nem falar de um jeito agressivo.
É. Não, eu eu eu realmente eu eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou uma pessoa muito do bem, assim, eh, eu não gosto de brigar com ninguém, por isso que também eu falo, sabe, para o meu marido: "Ai, eu fico quieta", ele fala: "Não, você não pode ficar q quieta porque senão isso vai continuar", mas eu fico deixando pra lá, eu fico deixando pra lá e às vezes, eh, sabe, isso vai, eh, vai incomodando, vai incomodando, vai incomodando. Eu tenho medo, sabe, de de determinado momento explodir e aí virar alguma coisa, eh, irreversível, sabe. Eu não quero que chegue nesse ponto.
Aham. Sim. É. Incomoda, né. Vai Hum, entendi. É.